อา ได้กลับมาอยู่ที่นี่แหละค่ะ แต่ทีนี้เขาอยู่อีกอำเภอหนึ่ง ก็ไม่ค่อยได้เจอกัน หรอกค่ะ แต่ว่าคนที่ ส 2 คนสุดท้ายเนี่ย ด้วยอายุที่ห่างกัน เขาก็จะมองเรา เป็นคนที่น่ากลัวในสายตาเขานะ คือมีอะไร ก็จะไม่คุยด้วย
อือฮึ ค่ะ โอเค อือฮึ ค่ะ เพราะ อะไรอะคะ เขา เขากลัว เรา เขาก็กลัวอะไรเราอะคะ ทำไมเขาถึงกลัวเราอะคะ?
อา ก็คือในสมัยเด็ก ๆ เนี่ย เราเป็นคนดุมาก
อา โอ้ ค่ะ
ดุมาก เคยตีเขาด้วย เคยตีเขานะ สมมุติว่า ถ้าเขาทำอะไรผิดพลาดเนี่ย ตีเลยค่ะ ไม่ฟังใครเลย แล้วมันก็มีอยู่ครั้งหนึ่ง คุณแม่บอก "อย่าตีน้อง" แต่เนื่องจาก สิ่งที่แม่บอกว่า "เราต้องดูแลน้องนะ" เราก็จำคำนี้เนาะ ถ้าเขาทำผิด เราก็ตีเลยค่ะ ตีเลย แล้วจากเหตุการณ์เนี้ย ที่เราตีเขา ครั้ง 2 ครั้งเนี่ยแหละ แต่เรา ความรู้สึกว่า มันค่อนข้างรุนแรงเนาะ ก็คือเขาก็อยู่วัย ทีนเอจ เนี่ยแหละค่ะ ก็เริ่มจะมี เหมือน พอปปีเลิฟ อะ
ประมาณไหนคะ ดุ แบบ อ๋อ โอเค ๆ อะฮะ ๆ อือฮึ ค่ะ อา ค่ะ อืม อืม ค่ะ อ๋อ โอเค ค่ะ อือฮึ อือฮึ อืม อ๋อ เราตีเขาตอนที่เขาอยู่ในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อ ช่วงวัยรุ่น ใช่ไหมคะ?
ใช่ ใช่ แล้วสิ่งเนี้ย มันก็เลยทำให้เขาฝังใจด้วยมั้ง คิดว่านะ
อ๋อ อืม อือ แล้ว ค่ะ
แต่หลังจากคุณพ่อ คุณแม่เสีย แม่ก็บอกว่า "ให้เราดูแล น้องอยู่"
อ๋อ
ให้ดูแลน้อง ๆ มันก็สลัด ไอ้คำเหล่าเนี้ยไม่ได้ ก็ยังเห็นเขาเป็นเด็กอยู่ในสายตาเราเนาะ
อ๋อ โอเค อืม ๆ เข้าใจเลยค่ะ เขา แล้วเขา อือฮึ
จนกระทั่งตอนนี้ มัน ต่างคน ก็ต่างโตแล้วนะ ถ้าพูดถึง ณ ปัจจุบันนะคะ อย่างเงี้ย
อืม อา ค่ะ แต่เรา สลัดความคิดไม่ออกเนาะ เพราะว่า อ่า แล้วน้องคนเล็กอะค่ะ เขาก็แยกไปหรือยังคะ เขาก็ไปมีชีวิตของเขาใหม่ หรือยังคะ?
อา ใช่ ใช่ เขาก็ไปมีชีวิตของตัวเอง ก็มีครอบครัวเอง โดยที่ไม่ได้บอกกล่าวอะไรกับเรานะ
อืม โอเค อืม เราก็เลยคิดว่า เออ เราอยากจะเหมือนแบบว่า เออ ให้มี มัน มันเหมือนความสัมพันธ์ในครอบครัวเนี่ยห่างเหิน คุณพ่อ คุณแม่ก็ไม่อยู่แล้ว แล้วเราเหลือกัน สาม คน ก็ยังแบบว่าห่างเหินกันไปอีกนะคะ แล้วเราก็ แล้ว เออ แล้วเราก็รู้ด้วยว่า เออ เป็นเพราะว่า อ่า เป็นเพราะว่าเราด้วยใช่ไหมคะ ที่เราแบบไปตีน้อง อะไรอย่างเงี้ย แต่ในความรู้สึกของเราอะ เราก็คือคิดว่า เราอะดูแลน้องในเมื่อน้องทำผิดอะเราก็ตีใช่ไหมคะ? อืม
อืม เนี่ย ใช่ ใช่ค่ะ ใช่ ใช่ ถูกต้อง อืม อืม ใช่ค่ะ ใช่ค่ะ เพราะว่า มันยังไม่ถึงวัยแบบเนี้ยค่ะ ในความคิดของเราเนาะ ก็อยากจะให้เขาแบบ เออ อย่าไปคิดเรื่องนั้น แต่เนื่องจากว่า ตอนนั้นเราก็อายุไม่ได้มากเนาะ <chuckles> อารมณ์มันก็ร้อนแรง คือเห็นผิดปุ๊บ เราตีเลย โดยที่แบบไม่ทันยั้งคิด อันนี้เรายอมรับว่า ผิดนะคะ แต่สิ่งนี้มันก็ไปพูดกับเขาไม่ได้อะ เพราะว่า ไม่มีโอกาสเลย
อืม ค่ะ อือ อืม ค่ะ อา ค่ะ ค่ะ อา อะฮะ

ก็คือ จริง ๆ คุณแม่ ทางฝั่งเราเนี่ย มี 3 คน นะคะ แต่ว่าคุณแม่ ฝ อีกฝั่งหนึ่งเนี่ย คุณพ่อมี มีคุณแม่ 2 คนเนาะ มีเมีย 2 คน เนาะ ฝั่งคุณแม่อีกคนเนี่ย เขาก็มีพี่ชายกับพี่สาว แต่ฝั่งเราอะเป็นลูกสาว 3 คนเลย เราเป็นคนโต
ค่ะ อืม อ้อ ค่ะ อะฮะ ค่ะ ค่ะ อา ค่ะ แล้วอีกฝั่งหนึ่งก็คือ อืม
แล้วก็คุณพ่อเป็นคนจีนนะคะ
อืม โอเคค่ะ
อีกฝั่งหนึ่งเป็นพี่ชายกับพี่สาว
เอ่อ แต่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน ไม่ใช่อยู่ด้วยกันรวมกันเป็นบ้านใหญ่ ใช่ไหมคะ หรือว่ารวมกันเป็นบ้านใหญ่เลย?
อืม ค่ะ เปล่าค่ะ คุณพี่ชาย พี่สาวเขาแยกไปอยู่กับบ้านคุณแม่อีกคนนะคะ แล้วก็เราอะอยู่กับคุณพ่อคุณแม่ที่นี่ แล้วก็มีน้องสาวอยู่ด้วยกันเนี่ยแหละค่ะ แต่ว่าเนื่องจากว่า พอเราทำงาน ใช่ เราก็แยกกันไปอยู่คนละบ้าน ใน ในส่วนของน้องสาวนะคะ แต่ตอนเนี้ย คุณพ่อคุณแม่เสียหมดแล้วค่ะ
อืม โอเค อือฮึ สอง คน อ๋อ อ๋อ ค่ะ แล้ว แล้วตอนนี้เราก็ยังติดความคิดเดิม ๆ ว่า เราอะจะต้องเป็นพี่คนโต ที่จะต้องดูแลน้อง ๆ อย่างเงี้ยเหรอคะ?
อืม อืม อืม ใช่ค่ะ มัน มันทำให้เราแบบในความรู้สึกลึก ๆ ของเราบางครั้ง
อือฮึ
ความเป็น <sighs> ลักษณะที่เหมือนกับ เอ่อ อยาก อยากจะแสดงความเสียใจ อะไรอย่างเงี้ย เราก็ไม่กล้าแสดงออกให้น้อง ๆ เห็น หรือบางครั้งเราอยากต้องการความช่วยเหลือจากคนในครอบครัว อย่างเงี้ย เราก็ไม่กล้าแสดง ไม่กล้าเอ่ย
อา อือฮึ อือฮึ อืม ค่ะ อา อ๋อ อันนี้ก็คือเป็นมาตั้งแต่เด็ก ใช่ไหมคะ?
นึกออกไหมคะ ไม่กล้าแบบไปร้องขอ อา ใช่ ๆ มันเป็นลักษณะแบบเนี้ยมาตลอดเลย แล้วมันทำให้เรารู้สึกอึดอัดมากเลยอะค่ะ
เออ อืม อ๋อ ค่ะ เรา เราถูกสอนมาแบบนี้เหรอคะ?
จน จนเดี๋ยวเนี้ย อืม <tsk> ก็น่าจะเป็น อา ใช่ ถ้าแบบนั้น ใช่ ใช่ ๆ ใช่ ค่ะ ๆ น่า เป็น น่าจะเป็นลักษณะแบบที่คุณบอก ก็คือพี่คนโต มันมีความรู้สึกว่า อ่อนแอไม่ได้
ว่าเราจะต้องแบบดูแลน้องนะ เรา เราเป็นพี่นะ ใช่ไหมคะ เราถูกปลูกฝังมา ใช่ไหมคะ? อืม